Je voulais te parler on va dire, heu, d'un, hem, de quelque chose qui me trotte dans la tête, là, depuis, heu, depuis quelque temps, heu, en fait, je réalise que, ben, voilà, heu, j'ai comme, heu, beaucoup de monde, heu, j'ai j'ai j'ai besoin des fois de de m'évader, d'avoir un peu, heu, un peu de temps, heu, vraiment qui qui ne m'appartient, heu, qu'à moi, heu, mais heu, à chaque fois que, heu, je me bloque du temps, heu, du du du temps, eh ben, je je finis par m'en vouloir.
OK et heu, ouais, bah, c'est c'est vrai que je comprends, heu, que ça tu as cette envie, heu, de prendre du temps pour toi. C'est vrai que c'est normal, heu, tout le monde a besoin d'avoir son son petit temps, heu, de temps en temps, pour, heu, justement, heu, progresser et heu, des fois être, heu, plus énergie et être plus productif sur, heu, les les autres temps et voilà, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose de de récent et quand tu dis que tu culpabilises un petit peu c'est c'est quoi, ça te met un petit peu d'anxiété, ça te met un petit peu de stress?
Bah, ouais je pense que c'est, heu, c'est ça. C'est que je je je suis, heu bah, non alors, non, en fait, je vais pas je vais pas pouvoir dire que je suis stressée, parce qu'en vrai j'apprécie énormément ces temps, heu, que je passe, heu, que je passe à l'extérieur et cetera, pour, heu, pour moi mais, heu, non c'est vraiment, heu, un s un sentiment de gêne, voilà. Ça serait plu plutôt ça, heu, de de la gêne vis-à-vis de de de de ma famille, heu enfin, heu, tu sais? Enfin voilà je je suis devenue maman, heu heu, très jeune et en fait, j'ai j'ai l'impression d'avoir toujours, heu, tout donné pour, heu heu, pour mes filles, pour mon mari et cetera, heu, et et aujourd'hui en fait lorsque bon voilà je je m'accorde un resto, je me fais une pause ciné, une pause spa avec les copines, heu, bah, je me dis, en fait: «C'est pas du temps, heu, que je leur ai accordé, heu, à à elles» et du coup, heu, voilà j'ai j'ai ce sentiment que je méritais pas de, heu
Ouais.
de d'a d'avoir cette, heu, cette pause dans dans le quotidien.
Ouais c'est c'est vrai que que je peux comprendre que que tu ressent ça, surtout que, bah, avant voilà, tu me dis que, justement, heu, ê être mère jeune, c'est jamais quelque chose de de facile et heu, du coup derrière, il y il y a aussi beaucoup de responsabilités qui sont très vite, heu, apparues. Donc, heu, déjà c'est c'est courageux de ta part, heu, d'avoir fait tout ça. Et puis, heu, c'est sûr qu'après un certain temps, heu, reprendre du temps pour soi, c'est jamais, heu, quelque chose de de facile. Après, je dirais que c'est surtout beaucoup avec le temps, heu, c'est vrai que là, c'est un peu le début. Donc c'est nouveau en soi de reprendre son temps et je pense que voilà, heu, à force de passer de plus en plus de de temps un petit peu pour soi, je pense qu'en soi tu vas trouver ça, heu, quelque chose de normal. Mais est-ce que justement, pour un petit peu te rassurer ou voilà, un petit peu avoir des des feedbacks, heu, des petites retours, est-ce que justement tu en as parlé de à ta famille justement, de ces petits temps que tu prends que tu prends pour toi?
Je te remercie. Alors, heu, oui effectivement j'en discute principalement avec mon mari, hein, puisque ben voilà, quand, heu heu, je, heu, hem, je je prév je prévois des rendez-vous avec, heu, mes copines, heu, ben, lui il doit être là en backup ben, pour, heu, s'assurer que, heu enfin voilà que les filles aient mangé et enfin voilà faire, heu, tout le train-train, heu, quotidien, heu, d'une heu, d'u d'une famille et m'assurer qu'il est, heu qui qu'il est OK avec ça, qu'il avait pas prévu quoi que ce soit. Donc avec lui oui, enfin la la conversation va se faire, heu, naturellement. Mais c'est vrai qu'une fois, heu heu, que, heu, que que j'ai heu que je suis en sortie avec mes amis, heu, bah, voilà je je je pense quand même à la maison, je me dis: «Ah ben tiens, est-ce qu'il a eu le temps de heu, de de faire à manger? Est-ce qu'il a pensé à faire les heu, les les, les devoirs?» Heu heu, enfin voilà je j'ai j'ai j'ai un œil, heu heu j'ai j'ai j'ai un œil sur mon moment mais un œil aussi sur, heu, su sur la maison. Et heu, ça ça m'empêche on va dire de de profiter pleinement de ce temps, heu heu, qui qui qui m'appartient et heu et heu et et et derrière je me dis, ben peut-être que mes filles aussi, heu, se disent: «Ben ouais, pourquoi est-ce que, heu, maman, heu heu, sort? Et heu et et et pen elle elle pense pas à nous, pourquoi est-ce qu'elle a préféré sortir avec ses copines?» c'est c'est c'est des craintes ça que qui qui qui qui me qui m'arrivent alors qu'elles ne les ont pas forcément exprimées non plus. Mais heu, voilà j'ai vraiment une culpabilité on va dire, heu constante autour de au autour de ça.
Non, mais c'est vrai que c'est c'est tout à fait compréhensible d'avoir heu, des des craintes heu, surtout au niveau de de sa famille heu, les les plus proches. Après heu, ouais j'ai j'ai des petits conseils, heu, si tu veux, heu, le 1er c'est heu, par exemple de faire un tableau avec heu, d'un côté, heu, tous les moments que tu as passé, heu, avec ton mari et et tes filles, et heu, de l'autre côté tous les petits moments que, heu, tu t'es pris pour toi et heu là tu diras, bah tiens heu, par exemple, tu vas juste prendre une semaine, et: «sur cette semaine j'ai passé ça, ça, ça, ça, comme moments avec ma famille, et heu, ça, ça, ça, comme moments avec heu, bah, par exemple mes amis». Et heu, là du coup, tu heu tu ça sera clair, ça sera visible comme ça sera écrit devant tes yeux, heu, laquelle, heu, de balance, heu, ça penche de l'autre côté. Est-ce que par exemple, si tu vois que tu as passé, heu bon je dis n'importe quoi hein, heu, 10 soirées, heu, avec heu, tes tes amis, et que de l'autre côté, heu, tu as passé, heu, 3 temps avec tes filles, heu. C'est sûr que là tu peux te te dire: «Bon, il y a petit un petit problème et c'est vrai que je prends trop de temps, heu, pour moi.» mais que si de l'autre côté, heu, tu as passé, heu, 15 temps avec, heu, ta famille et heu, 3 temps pour toi, en fait, heu, ça va c'est c'est largement raisonnable. Est-ce que tu penses que voilà, ce cette petite technique là, ça ça pourrait t'aider?
Ah bah, avec plaisir oui. Bah je j'ai heu, j'y aurais absolument pas pensé seule heu, alors que c'est le genre de conseil je pense, que j'aurais pu donner <chuckles> justement heu, à à mes filles mais je me le j'aurais pas pensé à me l'appliquer heu, à à moi-même, et heu, et effectivement, vu comme ça même sans avoir à créer ce tableau heu, c'est vrai que c'est évident que oui, je je donne aussi beaucoup pour, heu, ma famille donc heu, c'est c'est certain que ce ce tableau là ne montrera pas de de déséquilibre. Et heu, et encore mieux peut-être que ça permettrait aussi, heu, bah, à mes filles, heu, si c'était un tableau que que j'affichais de manière claire, heu, de voir que bah, voilà j'ai peut-être besoin d'une, heu d'une soirée, heu, dans le calendrier, heu, pour pouvoir aller me faire un resto, heu, avec heu a avec mes copines. Mais que pour tout le le reste du temps je serai, heu, pleinement disponible, heu, ça permettra, heu, certainement on va dire de de de de de les rassurer, même si encore une fois, c'est vrai qu'elles ne m'ont jamais reproché on va dire, aujourd'hui, heu, mes heu, mes sorties.
Ouais après, heu, du coup s'ils te l'ont jamais, heu, reproché, heu, peut-être tu vois, heu, tu mettrais peut-être pas ce ouais, ce ce petit planning, on va dire, ce petit tableau, heu heu, à leur connaissance, tu vois? Peut-être que si tu vois que ou tu le re le ressens que voilà ça ça va plus trop qu'il y a ils ressentent un petit peu ce ce ce besoin de plus te voir, bah, là tu peux mettre ça en place pour, heu, justement, heu, qu'ils qu'ils s'en rendent un petit peu compte mais heu, si pour l'instant tout va bien, bah, heu, il y a pas forcément de nécessité à montrer ce tableau, pour l'instant, c'est plus, heu, quelque chose, heu, pour toi, tu vois?
Ouais. Ouais, bah, c'est sûr mais en tout cas, heu, ouais, c'est vrai que, heu heu, dans dans tous les cas j'ai je je pense que je je je culpabilise, heu, très certainement, heu, pour rien puisque, heu, voilà, je pense que j'ai le droit de, heu, d'a d'a d'avoir ces moments, heu, inversement lorsque c'est, heu, c'est c'est mon mari, heu, il y a des questi heu, ces ces questions là se se posent, heu heu, beaucoup moins. Il il a plus, heu, tendance, heu, à à à sortir, à aller voir les, heu, les les les copains, heu, sans forcément, heu, voilà, se se se se priver comme moi je j'aurais tendance à le faire enfin, heu, se priver non c'est peut-être pas le terme, heu, mais peut-être se censurer, voilà, heu, ce serait, heu, ce ce serait plus ça ce que, heu, ce que ce que je voulais dire, heu, il il il peut, heu, sortir, heu, alors fo forcément on est toujours, heu, on est on on on se met toujours d'accord, hein, sur, heu, sur les dates, il y a il y a il y a aucun problème mais heu, quand il est, heu, quand il est à l'extérieur, quand il prend des moments, heu, pour être lui uniquement et pas être un papa ou pas être un mari, heu et bah, il apprécie ces moments et heu et et il arrive à ne pas s'en vouloir.
Ouais, c'est c'est sûr et puis après si tu me dis que du coup ça c'est un peu plus souvent, ou peut-être que lui du coup, est un petit peu plus, heu, habitué à ça et puis bon j'espère que c cette aise, heu, qu'il a, heu, justement à à à sortir plus facilement, c'est aussi, heu, quelque chose que que tu pourras, heu, petit à petit, hein tu ça va pas changer certes du jour au lendemain. Mais que petit à petit, tu arriveras à être, heu, de plus en plus serein à à prendre, heu, du temps pour toi et et c'est très très important, heu, après, tu vois, heu, je me suis dit pourquoi pas, heu, aller voir, heu, sur, heu, des réseaux sociaux, dans des groupes de discussion. Tu sais, des fois il y a, heu, des personnes qui partagent un petit peu, heu, voilà, leur ressenti, leur histoire personnelle et peut-être que si tu cherches dans ce sujet-là, peut-être que tu verras d'autres, heu, personnes. D'autres mamans aussi qui sont dans le même cas que toi et qui s ont ressenti ce même, heu, sentiment et peut-être que du coup, vous pouvez, heu, peut-être échanger, heu, ensemble et que peut-être du coup vous allez, heu, vous en rendre compte? Peut-être que vous allez, heu, avancer ensemble et peut-être que du coup, ouais grâ grâce à ça, ça va encore en en plus, heu, diminuer ce ce sentiment?
Mmh mh. Mais heu, j'en suis certaine, hein, malheureusement, heu heu, le les les les mamans qui, heu, qui ont besoin de prendre, heu, soin d'elles et qui culpabilisent, je suis à peu près sûre que c'est un sujet universel mais tu vois, heu, heu, en parler, heu, en parler à d'autres personnes, enfin voilà essayer de recueillir- recueillir des témoignages, heu, dans sur sur les réseaux, heu, j'aurais pas forcément spontanément eu ce, heu, ce ce réflexe, heu, alors que je je suis certaine, heu, que que que beaucoup d'entre nous, heu heu, ont ont ce même sentiment, heu, dès, heu, dès dès qu'on franchit, heu, le pas pour, heu, pour avoir un un temps, heu un un temps à soi. Donc heu, oui je pense que je vais peut-être, heu je vais très certainement, heu heu, m'appliquer, heu, ça là, dès, heu, dès, heu, d'enfin dans la dans la semaine. Mais je pense que c'est, heu, c'est c'est vraiment important d'en d'en discuter, heu, pour avoir, heu, ben co enfin comprendre que, heu qu'il y a pas vraiment de culpabilité, puisqu'aujourd'hui je sais que je ne devrais pas me sentir coupable même si ce sentiment est, heu, est omniprésent, heu, mais surtout aussi avoir, heu, avoir des des techniques on va dire pour, heu, se déculpabiliser. On pourrait en parler ensemble.
Ouais puis et puis voilà, de de ce que moi j'entends, de ce que moi je peux aussi, heu, ressentir là, heu, c'est vrai que tu as l'air, heu, quand même, heu, dans cette démarche de de progresser, de vouloir quand même prendre plus soin de toi. Donc je pense que, heu, tu as déjà entrepris quelques petites étapes et je pense que voilà, si tu y vas pas à pas, parce que si tu veux trop y aller d'un coup, ça ça va pas marcher. Mais si tu fais, heu, plein de petites techniques pas à pas, je suis sûr que tu réussiras à à enlever ce sentiment de de culpabilité.
Mmh. Mais j'en suis sûre également. En tout cas je te remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter.
Bah, il y a pas de problème.